Ja.
Ja, ja. Ja, das klingt wirklich belastend, gerade weil du ja dann sonst alles so im Griff hast. Äh, dieses Gefühl, so plötzlich wieder so 'n ja, als 'n Anfänger dazustehen, kann ja am Ende dann <giggles> ja, ka Ja, ja.
Ja, ja. Ja, so 'n bisschen wie Kleinkind, ja. Und und das ärgert mich. U und schon deswegen hab ich keine Lust drauf. Ja.
Mhm. Ja, also ich habe ja schon die kleinen Schritte erwähnt. Ähm, wäre das etwas, was dir vielleicht helfen würde, die ganze Sache, ja, etwas lockerer zu sehen?
Äh, i Weißt du, es ist auf alle Fälle mi mal 'ne gute Idee, einfach mal die ganzen Worte, die ich nicht kapiere, nachzuschauen, ja. Und dann vielleicht einfach mal Pause machen danach. Weil vielleicht hängt's erst mal daran, dass ich mich versuche, zum Ergebnis zu kommen, und und dann lese ich das und kapier's nicht. Und dann frustriert's mich, und mache ich den Computer wieder zu. Also, das ist auf alle Fälle 'ne gute Idee.
Mhm. Genau. Ja genau, also Mhm, vielleicht hilft es hier dir, es dann bewusster zu machen: „Okay, es liegt nicht an mir, sondern eher an der Sprache und an der Bürokratie, die dann eben am Ende irgendwie unnötig kompliziert ist.“ Ähm, du könntest dir zum Beispiel so ’ne kleine Übersetzungshilfe schaffen, also so eine Liste. <giggles>
Mhm, mhm. Ja. ChatGPT mal versuchen- habe ich auch noch nie ausprobiert, aber wer weiß, vielleicht könnte das hilfreich sein.